بُصّي، هو معروف إن إحنا قابلنا كذا حد تاني، يعني إحنا كنّا أصدقاء آه، بس كان في أصدقاء ما بيننا، فخلاص كنّا عارفين آه، فعارفين إن ده وِحش، ده كويس آآ، الدنيا بتبقى عارفاكِ، بتاخدي خِبرة من الناس وبتاخدي خِبرة من الدنيا، اللي هو إيه، خلاص أنتِ بتبقي عارفة ده كويس والَّا لأ، وده وِحش والّا لأ، فمش على طول، مش شرْط إن هو، آآ خلاص أنا لقيت صديق كويس وصاحب كويس إن هو خلاص، إن الناس كلّها حلوين أو لقيت واحد وِحش فالناس كلها وِحشين، لأ، أنا باقعُد أميّز بقى، باقعُد أشوف والله هو دَوّة باقعُد اللي هو عارفة ال ال بافرّق ب ب يعني باعمل مقارنة كده بين صاحبي الكويس ده وبين الشخص الجديد اللي هو هيخش، باقعُد أشوف، والله ده كان في إيه كويس، آه، هو ده قريّب مِنُّه والّا لأ، هو بعيد عن ال عن النقطة دي أو لأ، فبابدأ بقى أفرّق و وأقارن يعني لغاية أمّا ارسى.
إمم. مشترَكين. آه. إمم. إمم. إمم. آه. آه. تمام. طَب أ ف ف حصَل معاكم أو ما بينكم موقِف إن حد حاول يوقّع ما بينكم و أو في الأول نجِح كده وبعد كده، لأ، راجعتوا نفْسكم وبقِيتوا لأ، ده إحنا فعلًا الإنسان ده لأ، مش كويس، ده ح و وفهِمت إن هو فعلًا بيحاول يوقّع ما بينكم؟
بُصي هو هو ما كانش صديق، هو كان كان حد كنّا إحنا الإتنين بنحبه مشترَك يعني، كان بنت، <laughs> وكانت <giggles>
أصلًا! <laughs> أنا كنت لسه هاقول لك، كنت بتحكي له بقى عن ال <laughs> طَب احكِ لي، احكِ لي الموقِف <laughs> آه.
لأ هو بُصّي، <chuckles> هي بالصدفة كنت كانت بنت مشترَكة كده، كنت كنت معجَب بيها أنا، يعني عارفة اللي هو ال الطفولة بقى الإعجاب والكلام ده ف
إمم. أيوه، ال آه. طفولة والَّا مراهقة؟ عشان تفرِق.
م ما هي بالنسبة لي الاتنين، يعني لأن أنا ب بالنسبة لي مثلًا، آه، أنتِ ساتّة إبتدائي، أنتِ كده خلاص طفلة في إعدادي عدّيتي ح إعدادي، عدّيتي، بس برضه يعتبَر هي إلى حد ما طفل برضه.
آه. لأ، ده طفل أو آه. <laughs> يعني مثلًا لو في ثانوي و جامعة، شوية الواحد بيبقى عَنده أو ممكن يبقى عَندك شوية، ممكن مشاعر حقيقية أو نسبة بسيطة منها حقيقية، آه. طَب آه.
أها، آه. لأ، لأ، فهِمتِك، لأ هي تانية إعدادي، في تانية إعدادي.
تمام. إمم. آه، فأن أنت ساعتها ما حكيتلهوش آآ، عن مشاعرك تجاهها والَّا كنت حاكي له؟
بس، فاللي هو إيه آه. بُصّي، هي هي لأ، أنا كنت خلاص، اللي هو إيه، معجَب بيها وبتاع وأنا باكلّمه في نفْس ذات اللحظة، لقيته إنّه هو كان في فرَح مثلًا قبليها وإن هو كان بيحاول <chuckles> أو أنا كنت معجَب، هو كان بيحاول بقى فاهمة <giggles> فاللي هو بقينا اللي هو <tsk>
آه. <giggles> إمم، <laughs> زعِلتوا من بعض بقى والَّا إيه؟